Et du coup tu parlais tout à l'heure quand tu étais jeune, c'était pas pareil, c'était un peu plus, heu, décalé, c'était, heu, des nuits plus courtes. À partir de à c'est à partir du moment où tu as commencé à travailler que ça c'est calé, concrètement?
Heu, non bah, alors, en fait, quand j'étais jeune, heu bon, avant avant avant vraiment de travailler, même en travaillant au début, hein, c'est vrai qu'on est on on à vrai dire, on peut dormir n'importe où, n'importe quand, on récupère. On récupère vraiment, il y a pas vraiment pas de problème. Mais c'est je veux dire, on va dire on va dire c'est après 25 ans, là on commence à avoir un peu, heu, le déclin. C'est-à-dire qu'on dort, on réc on récupère moins bien, voilà.
Ouais. C'est pas faux. Je comprends ce je comprends très bien ce que tu ce que tu veux dire! <chuckles>
Voilà. Quand on remarque si on se fait une soirée une soirée alcoolisée, bah, on b on dort beaucoup moins bien, on récupère beaucoup moins bien, c'est, heu, voilà et puis de
Juste justement, en parlant de soirée, ça t'arrive de faire des soirées, je sais pas si tu es en couple, mais je sais pas entre amis, heu? Où tu vas te coucher plus tard que d'habitude, je sais pas un week-end, heu
Oui, oui, ça m'arrive, bon ça mmh mh, oui.
par exemple le nouvel an. Le nouvel an, tu vas manger chez quelqu'un, tu reviens, il est, u m 0:00-1:00 du matin.
Oui. Ouais, même plus tard, hein, même même plus tard, même plus ouais, c'est c'est pas bon. Mais du coup comme, heu, comme je disais, heu, comme je l'avais dit précédemment, c'est des choses qui sont ponctuelles. Donc en fait, même si on manque de sommeil sur, on va dire, heu, 1-2-3 nuits et si c'est pas d'affilée surtout, si c'est une nuit par, heu si on va dire on va dire, on on fait une soirée quand c'est Noël, on fait les soirées donc à Noël avec la famille, après il y a le nouvel an et ça fait 2 soirées, heu, 2 soirées en 1 semaine, bon bah bon bah, on on s'en s on s'en sort, le corps le corps, heu, le corps récupérera après, voilà.
C'est c'est pas bon, quoi. Ouais, même plus tard, ouais. C'est ça. Oui, par rapport à ces 2 soirées ouais. À la limite, c'est 3 soirées par an avec, heu, ton anniversaire, heu, ou anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça, heu, Noël, nouvel an, quoi, donc heu
Voilà exactement mais c'est pas pour autant que je vais plus dormir. C'est enfin, on garde les mêmes on garde la même routine, voilà.
D'accord donc même si même si tu te réveilles, tu es fatigué, tu vas pas, heu, dormir 2 heures de plus, heu? D'accord OK.
Voilà, c'est ça exactement. Exactement, on reste sur la même routine, on reprend on reprend comme si rien c'était passé, voilà et puis, le corps, heu, s'adapte, heu, s'adapte derrière.